はい、えっと、まあ、人生一回きりだと仮定した上で、何か、死ぬまでにこれやりたいなとか、何か、ま、海外だとバケットリストとか言いますけども、何か、これやりたいとか、こう決めてる、これは絶対やるぞとかあったりしますか？
はい。 はい。うん。 え、何か、ここれを絶対やるぞって事は、まだしっかり決めれてなくて。
はいはい。
でも、何か、スステップアウトサイド、う、コンフォートゾーン、何か、挑戦は大事だなと、日々思っていて。
うん。 ほうほうほう。
何か、新しい事すると、何か、こうこうやって、あた何か、新しい人と会話するって言うのも、それこそ何かちょっとした、何か、日常にはないような事をしてる気もするし
はい。 はいはい。 はいはい。
でも、それって、凄い、何か、刺激になる、あ、こう言う考え方あるんだなあとか
うーん。 はいはい。
何かそう言う意味で、何か新しい視点を得られるような事を、何かやってみたいけど
ほうほう。 はい。
その大きなことってきっかけみたいなものが今のところ強くはなくて。
はいはい。 ああ、なるほど。
なんか、何かありますか？<chuckles>
<giggles> 何かそうですね、将来やってみたいこ例えば
はい。
それこそ刺激みたいなところでいうと
はい。
一番ほんとに環境を移しちゃうことが一番早いなと思ってて。そういう意味ではなんか、ええ、海外で暮らしてみるとかまあ、暮らしたこともあるんですけど、こう、別の全然知らない土地で過ごしてみるっていうのもやってみたいなっていうのと
はい。 はいはい。 はい。 うんうん。
あとはそうですね ま、いろんな方と話したい、いろんな方と会って刺激をもらうっていうのもそうなんですけど、結構なんか広く浅くっていうよりかは
はい。 はい。 うんうん。
こう、少人数で例えば深い物事について考えてみるとか、なんかそういったことは継続してやっていきたいなと思ってますね。
はい。 うんうん。 海外住まれてたってどのあたりで、行ってみたいなっていう地方ってどの辺りとかあります？
そうですね、えっと、海外に住んでたのは、な長く普通に住んでたのは、えっと、アメリカとオーストラリアなんですけど
はい。 はい。
ま、アメリカは留学で行ってたのと、オーストラリアは、ま、普通に1年間住んでたって感じですね。で、新しく行ってみたいのは
うんうん。 ふんふん。
まあ、ヨーロッパだと、結構その、何ていうんですかね、えっと 気候がいいところが好きなので
あ、はい。
ええ、ポルトガルとか、スペインのバレンシアとか、その辺りは行ってみたいなっていうのと、あとマルタ島も行ってみたいですね。
あ、うんうん。 <chuckles> なんかスペインのあたり、ご飯も美味しそうなイメージがあっていいですよね。明るそうだし。
そうですね、まだスペイン行ったことないんですけど、まあ、友人が何人かいるので、こう、スペイン人の友人がいるので、その方たちに、こう、お会いしに行きたいなとは思ってますね。
はい。 <chuckles> ワクワクしますね。なんか私も海外はちょっと住んでたことがあって
おお、どこ住んでたんですか？
シンガポールに留学で2年。
ぎょえ。はいはい。
で、もう、その、ちょうどコロナの頃にいたので
はいはい。
なんか、そこから他の国ってほんとにあまり行けなくて。
ああ、なるほどなるほど。
で、旅行結構いろいろ行ったけど、すそれこそアメリカはまだ行ったことがないので、あ、行ってみたいなとか。
はいはい。 うーん。 うーん、なるほど。
機会があったら住んでみたいなってのは、ちょっとあったりしますね。
ええ、あ、シンガポールはどんな国なんですか？シンガポール、結構、じゃあ、勉強忙しかったんじゃないですか？
はい。 あ、まあ、勉強そうですね、やりたい勉強だったからよかったんですけど、忙しくって、でも大学のキャンパスもすごい非常に綺麗で
うーん。 ちゃあ、はいはい。はい。 へえ。
なんか、それは、ま、これまで挑戦してみたかったことっていう一つだったので、ちょっと終わってしまったから、今すぐに次が見つからないなって感じなんですけど。
はいはい。 はいはい。
で、なんか綺麗なキャンパスで、でも結構閉じた感じのする場所だったので あとは
へえ。まあ、国土的にはけっこう狭いですもんね。
そうなんです。狭いし、ロックダウンだから、その、国から出れなくて、東京23区から出れないような感じ。<chuckles>
うーん。 ああ、なるほど。 ああ、なるほど。え、休みの日とか何されてたんすか？こ国内でも結構外出れなかったんですか？
あ、でも最初の半年は結構自由でなので、今でも、観光地も行ったりとか。
ふんふんふん。 ふーん。
結構、まあ、で、最後の方はロックダウンだけど、その、まあ、入れたりはしたので、その、ええと、誰もいない観光地をそのふらふら、げん現地の人は結構いるので遊んだりとかして、なんかそれはなんか、その時期にしか見れない国を見れたっていうのはよかったです。
はいはい。 はいはい。 ほうほうほう。へえ。 ああ、なるほどなるほど。シンガポール観光地ってどんなものがあるんですか？
うんうん。 なんか、む有名なのはそのーマーライオンとか。で、あのあたり結構夜歩くと、そのすごいえすえす拙い言葉ですけど、キラキラしてて綺麗で <chuckles>
はいはい。 はい。へえ、なるほどなるほど。
あとは植物園とか。
ふんふんふん。
なんか有名な結構ちゃんと、ええ、華やかにデザインされた場所の他に、結構古くて、その、ええ、蘭とか結構広い、ゆあの、植物園があって、なんか、そこは結構リラックスができるので、よく行っていたりとか
はいはい。 へえ。
ん、なんか周辺にその、特に欧米人の方が結構住まれてるような住宅街があって、 とお洒落なカフェがあってとか、ちょっとリラックススポッツでした。
はいはい。 ふんふん。ふーん。 へえ、すごいですね。なんかシンガポールってすごい国ですよね。だって、なんか自社のこう、自社っていうか、自国の有名な産業がないまま、あそこまで発展できるって、やっぱり教育が良かったんでしょうね。いろんな海外の外資の企業を誘致して、で、そこでこう競争に勝てるようなシンガポールの方たちの教育っていうのが、すごい良かったのかなって勝手に思ってるんですけど。
うんうん。 うん、ううん。 はい。 うんうん。 なんかそれもあるし、あとはその国がこうしましょうって決めたらそれ通りにあの、す進む
うーん。
その、すごい民主主義を推すっているよりは、なんか結構そのトップダウン的な政策があるし
へえ。
土地も結構、国がもその開発の基準も決めてたりとか、なんかそういう
はいはい。
国の政策がそのまま結構な速さで反映されるっていうのが
なるほどなるほど。
結構強みの1つなのかなって感じもします。と
へえ、シンガポール、民主一応民主主義ですか？民主主義だけど、ちょっとトップダウンはいはい、はい。
あ、一応、せん選挙があるんですけど、その、あ、なんかほとんど1党みたいな感じなのかな。でも、そこに対する国民の信頼性は結構高くて。
へえ、なるほどなるほど。 そうですね、はいはい。
なんかだからうまくいってるのかなみたいな。
へえ、いいですね、面白い国ですね。で、今は新しい挑戦を探し中って感じなんですか？
うんうん。 そうですね、そういう意味では新しい挑戦を探し中みたいな感じ。
ほうほうほう、またじゃ、どっかで、あの、過ごしてみたいなみたいなところはあったりする？
なんか、今はとりあえず帰ってきてちょっと、なんか新し次の仕事を今アプリケーション出して、決まりつつあるとこなので
はいはい。 はいはい。 うーん。
なんか、まあ、そこでちょっと、もうちょっと仕事覚えた後に、多分、あ、次こういうことやってみたいなって見つけてそうな気がして。
はいはい。 へえ、なるほど。あ、じゃあもう、全然こう自分のペースが分かってるっていうか、なんかその、挑戦やってみたいことが見つからないから焦ってるみたいなことではないってことですね。
うんうん。 そうですね、なんか焦ってるよりは、今なんかやらなきゃいけないことは、今一旦また整理しながらやってみたいな。
はいはい。 はいはい。めちゃくちゃなんか 優秀っていうか、芯持ってますね。
<laughs>
いや。なかなか、ねね。 そんな
そうですか。<chuckles>
そんなんこと思う方います？
ええ、でもなんか夢それが、この回答すぐ出てこないと、なんか夢がないみたいな感じもするなって。<laughs> なんか、げ-現実主義。<chuckles>
へえ。はいはい。 <laughs> いやいやいや、でもはいはい。ああ、え、ご自身、現実主義なんですか？どっちかっていうと。
どうだろう、なんかリスちゃんと考えて計画して、これをやってみようみたいな感じがあるかも。
はいはい。 ああ、なるほど。行き当たりばったりは結構きついって感じですか？
あの、最初に挑戦するまでは、多分そこに、たどり、つ着く道のりを計算してて、でもやってみるとそのなんか、想定外のこといっぱいあるじゃないですか。多分海外に暮らしてたらよくわかると思うんですけど。
はいはい。 はいはい。 うん、はい。
ああ、もう行き当たりばったりでどうにかするしかなくないですか。<giggles>
<chuckles> なるほどなるほど。あ、でも、一応計画は立てるんですね。
ああ、そうですね、最初に、うん。
ああ、なるほど。はいはい。へえ。
じゃないと、ん、そこに行けない感じがするから。
はいはい。
でも、<swallows> やり始めると、いっぱいトラブルあるじゃないですか。<chuckles>
はいはいはい。
彼はなんか、その時できることひたすらどうにかするしかないみたいな。
へえ、なるほどなるほど。
<chuckles>
そういうそういう才能の持ち主ってことすね。
<chuckles> ええ、そのあたりどうですか？なんかやってみてこれ違ったとか、あ、こういうとこ大変だったとか、なんか乗り越えた、どうやってとか。
はいはい。 いや。そそんなことばっかりです。自分も
うんうん。
えっと、戦略とか考え始めると、結構やらなくなったりとかもあるので。
うんうん。 うんうん。
こう、これかなって決めた時はもうなんか、変に飛び込んじゃうんですけど、これかなって決めるまでが時間かかりますね。
うんうん。 ああ、そういう感じです。似てるかも。<chuckles>
うん、なんか、決めちゃったら、逆に、これこれなはずだみたいな感じで
<giggles>
もう入ってしまえば、もう何でもかんでも飛び込んじゃうっていうか、それこそ、無計画で飛び込んじゃうんですけど。
うんうん。 うんうん。
そこが見つかるまでは、ものすごい時間をかけたりはしますね。
なんか調べそだから、ここ面白そうだなとかいうそういう匂いみたいなのに惹かれて、なんかやってみようみたいな気になって。<chuckles>
はいはい。 はいはい。 ええ、あ、なるほど。じゃ、結構そこは直感型っていうか、感覚で来るんですか？
えっと、ん、最初すごい調べちゃうんですよね。その留学可能性がある国全部リストにしたし、そこから5つぐらい調べたし。
はいはいはい。 ほうほうほう。 はいはいはい。
でもなんかなんか面白そうだなっていうのは、選ぶ理由にも1つになってたし。
うーん。
なんか、面白くないと多分頑張れなくなっちゃうから。<chuckles>
はいはい。
なんか、うん。面白そうっていうの、直感は大事にしてるかも。
へえ、はいはい。 へえ、なるほど。 なんかこれまでその、面白そうってなったものは 例えば何なんですか？
うん、その多分最初に留学しようって思ったきっかけも、なんかそのルートって面白そうだなって感じだったかも。
うーん、なるほど。
なんか普通に就職してより大学院留学しようかなみたいな。
はいはい。はい。 ああ、はいはい。
でも、そそしたら英語がすごい低いから、なんかそれを、う、TOEFL のスコアとか取るなんて、ちゃんと考えてやらなきゃダメじゃないですか？
はいはい。 ああ、はいはいはい。
で、うん、どこだったら行けそうでとか、どれぐらいまで上げたらいいのかとか、なんかで、出願書類の揃え方とかう、こう、そういうそういうの戦略的ある意味。
ほうほう。 はい。 うーん。 なるほどですね。
ね。 なんか行った後どういうところどこに勉強したいかとか、そういうところが多分、その直感的に選んでたりとか
はいはいはい。
っていう感じでまあでも 選んだらそれを選んだことを正解にするしかないし。
はいなんか、めっちゃかっこいいこと言ってますね、はい。え、じゃあ、今のこう、アプリケーションしてるお仕事っていうのは、どういう感じで選んでるんですか？
<chuckles> なんかせ設計事務所なんですけど、なんか海外と繋がってるところだから
はいはい。 へえ。
いや、うん、事務所の雰囲気も明るいし
はいはい。
で、なんかそこで、そこあのひ働いてる人の雰囲気も明るそうでいいなとかも、そういうなんだろう、その、やってる仕事の種類と、規模的に少人数なので、その、ひ人がそういう環境って大事だなって思って、とりあえず、ま a、じゃあ、リモートでちょっとやってみましょうっていう話になってて
はい。 うん。 うん。 はいはいはい。
なので、それはでも挑戦っていう、まあ、小さな挑戦ですけど
うん。 はい。
まあ、とりあえずやってみようってところがうん。
へえ、なるほど。それは結構海外のプロジェクトをやるやってるからリモートなんですか？それとも、とりあえずちょっと、あの、こまあの、インターンみたいな感じでリモートからやってみましょうよ、みたいな感じなんですか？
いや、日本 ああ、インターンみたいなリモートからやってみましょうで、ただその、プロジェクトは日本なんですけど、サンフランシスコにチームがあるから、なんか、そことなんかちょっと打ち合わせしたりとかあるみたいで
うーん、なるほど。 はいはい。 ええ。 うーん。 なるほど。
れは、うん、面白そうだなって、他と違ってっていう感じです。
そうですね、面白そう。
<chuckles> そう、あ、その面白そうで選びました。
<laughs> なるほどなるほど。それは面白そうですね。あ、じゃあ、それをちょっとやりながら、また新しいストーリーっていうか、自分のこうストーリーを考えようかなっていうのが、今の感じなんですか？
そうですね、そこが合わなかったら違う選択を探さなきゃだし。
はいはい。 ああ、なるほ最終はどんな感じなんですか？最終これやります、みたい。
<chuckles> いや、なんか、やってみてやってみてる考える繰り返しです。<laughs>
あ、了解です。わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。